Hindi. <chuckles> Sana na sa may ibang platform na ako nakapanood.
Ah. Ah, okey. Ako naman sa ano, sa sinehan mismo noong
Oo. Sinehan mismo. Oh, eh, di mas nakakaantig yun.
Oo, grabe. Lalo na nung yung ano, yung climax niya. Talagang di mo akalain 'no na talagang kinuha siya ng Diyos, eh. <chuckles>
Oo. Mm, mm. Eh, kagustuhan din naman nila 'yan.
Di ba nakakagulat din? Ah, totoo. Totoo naman.
So di ba? Ayun. Bukod dun sa ano, kahalagahan ng oras, meron ba bang ibang natutunan sa pelikulang yun?
Talaga. Oo. Ah, marami. Sa'kin marami. Sige, ah, ano pa ba? kasi yung dun sa peli din yung ano, eh, pagpapatawad, yung
Oo, oo. Yung alin po?
Pag second chance yung kung ganun kahalaga. Kasi di ba yung yung ta eh, iniwan sila ng nanay niya kung tama pa yung pagkakaalala ko. Tapos. Ah, hindi niya mapatawad ganyan. Kaya ayun isa isa oo, yung si Dingdong, yung tatay niya bandang huli, nung binigyan siya ng pangalawang pagkakataon ni Lods. Di ba? Eh, ayun inayos na niya yung relasyon niya sa tatay niya, di ba? Kaya yun. Ako kasi ano, eh, parang nung time na yun iniisip ko rin yung tatay ko hindi rin hindi rin kasi namin siya kasama. Kaya iyon na natutuwa lang din ako na gano'n parang ano ba yun, nakakarelate oo, na-relate yung character sa'yo, di ba? Eh, ang pangalan ni Dingdong diyan, eh, si John. Di ba?
Ah Oo, oo. Mm, mm. Oo. Ay oo. Si Dingdong 'yan 'no? Si Dingdong yata yun. Oo. Mm. Mm, oo. Oo. Hmm, mm. Oh, parang ano, parang may similarities. Mm, mm. Oo. John, oo. Ayun, sabagay. Totoo, totoo 'yan. Tama 'yan. Eh, bukod dun kailangan ano, magbigay ka rin ng oras sa mga mahal mo sa buhay lalo na sa anak mo kung ano, di ba? Kasi yung 'pag busy yung pareho parang yung yung mga anak ay yung mga bata na naghahanap ng atensyon tsaka oras. So ayun, yun yung medyo parang na realization ko na dapat may oras ka pa rin para sa pamilya mo at tsaka lalo na sa mga bata. Sila kasi yung laging mas naapektuhan.
Tsaka si Mary. <chuckles> Oo. Oo. Oh yun, ay yun yun din, yun din. Oo. Oo. Oo. Oo. Grabe. Oo. Ayun, tama. Tama rin yun. Pero nung ano tawag diyan, nung bandang huli nung nung pelikula na yun di ba pinakita yung kalagayan ng mga anak niya. Okey naman sila, di ba? Di ba?
Mm. Mm, mm, oo, oo. Oo, lumaki naman. Iisa lang anak niya dun di ba, lalaki?
Grabe.